باقول لك إيه، هو أنت لمّا بتيجي تشتري حاجات أو تتسوّق يعني، هل بتحط ميزانية معيّنة كده أو خطة عشان تتسوّق بيها، والّا النظام بيبقى ماشي معاك إزاي؟
والله أنا الأول الموضوع بتاع الميزانية وإن أنا أحُط خطة واجيب إيه وما اجيبش إيه والكلام ده <clears throat> أو اللي قبل كده ما كنتش مهتم بيه أوي، كنت بقى مخليها بظروفها يعني، كنت ممكن مثلًا أروح السوبر ماركت أو أروح الهايبر أو أروح السوق عمومًا، آآ، أجيب اللي أنا عايزه، أشتري أي حاجة وآخر حاجة أفكر فيها الميزانية أو يبقى معايا إيه أو ما يبقاش معايا إيه أو كده. كنت باصرف ببذخ الحقيقة وكنت باجيب حاجات يعني ما لهاش لازمة أو حاجات عن خارجة عن عن احتياجاتي من باب إن أنا أجيب والحشو بقى، وإن أنا املا بقى التلاجة أو املا البيت حاجات وخلاص، بس الحقيقة أنا اتغيَّرت يعني.
امم. يعني أنت مش كان يوم معيّن، حتى- حتى لو قبل كده ما كانش يوم معيّن أنت بتنزل تشتري فيه أو كده، ده أنت وقت ما بتبقى محتاج بتروح تنزل السوق وتشتري؟
لأ، ده قبل كده الموضوع كان عشوائي تمامًا يعني، قبل كده مش عايز أقول لك إن أنا كنت ممكن مثلًا أنزل أتسوّق في اليوم مرتين، أو كنت ممكن مثلًا أنزل أتسوّق كل يوم. آه، فالموضوع بالنسبة لي ما كانش فيه مثلًا دلوقتي بقيت بقى مخلّي الموضوع منظَّم، ممكن مثلًا مرة مرتين في الأسبوع كلّه، إنما زي ما باقول لك الأول قبل كده لأ، كنت كان الموضوع بالنسبة لي كأن واخده هواية كده، أنا رايح فين؟ رايح السوق.
ياه! امم. طب ما تقول لي بس آه، يعني قُل لي أنت كنت بتحب أصلًا تروح تتسوّق وتروح تشتري، والّا أنت شايف إن في حاجات ناقصة في البيت، فأنت بتروح تجيبها وترجع يعني، إيه اللي بيخلّيك تعمل كده؟
أ لأ والله بالعكس، ده كان بيبقى في حاجات في البيت وكنت بانزل برضو أشتري حاجات عليها، ما كنت واخد الموضوع ممكن أكون كنت واخده مثلًا من ناحية ترفي ترفيه، ومن ناحية مثلًا كنت ممك كنت باقول إيه، <tsk> لأ أجيب الحاجة بقى واخلّيها وخلاص مش عارف، بس أنا كنت مبذّر شوية يعني، كانت إيدي كانت فِرطة في الحاجات ديّة وما كنتش عامل حساب
آه. يعني اللي هو أنت ب عايز تجيب الحاجة خايف اللي هو إيه تكسل بعد كده وما تجيبهاش أو كده، فتفضل كل يوم نفس الحال، تجيب تجيب فتجيب، فاللي هو ياه!
آه، كنت كل يوم مش عايز أقول لك إن أنا كنت باجي على نُص الشهر كنت بالاقى مرتّبي قرّب يخلص، والمشكلة إن أنا عارف إن أنا كل شهر المشكلة إن أنا عارف إن أنا كل شهر هاقع في نفس المشكلة، وكنت باكررها برضو. يعني مش عايز أقول لك إن أنا كنت باجي على آخر الشهر وكنت باستلف فلوس من الناس، فأنا كنت حاطط آه، كنت ح كنت حاطط نفسي في دوامة كده <tsk> إن أنا وبرضو كنت ما كنتش باجيب حاجات صحية يعني، كنت باكتّر من السكريات والحلويات والبيبسي والحاجات اللي هي ال المواد الغازية والكلام دوّة، <tsk> آآ، فأنا يعني
يا خبر! للدرجة دي؟ امم. ياه! للدرجة دي؟ طب هي ال الحاجات دي معلش لل للبيت عندك، والّا دي حاجات بترفّه ع عن نَفسك بس، يعني أنت فاتح بيت وكده والّا لعيلتك؟
لأ، ده أنا مع نفسي كده، <laughs> لا، لا، لا، ده ده كله ليّا لوحدي <laughs> أيوه.. <laughs>
يا راجل! ياه! يا نهار أبيض! <laughs> ده ك كل دي حاجات ليك أنت بس، أُمّال لمّا لمّا تفتح بيت بقى الدي <laughs>
فعلًا. آه، كنت مقضّيها ما أنا ما أنا كده كده بُصّ بُصّ، أنا كده كده قاعد في الشقة لوحدي، فيعني أنا عازم باعزم نفسي كل يوم على الأكل، <chuckles> فالموضوع بقى بالنسبة لي إيه ك إيدي فِرطة بقى، فمش مسؤول عن حد ولا مسؤول عن بيت ولا مسؤول عن أسرة، فكده كده ما فيش حاجة في دماغي يعني، ل يعني أنا حتى لمّا آجي مثلًا أنا على آخر الشهر والدنيا ت ت ت تزَنّق معايا وحتى أستلف من ناس فلوس، كده كده أنا عارف إن أنا هاردّها لأن أنا ما عنديش التزامات، ما عنديش ولد عايز يتغير له بامبرز، ولا عندي مثلًا آآ، المدام ممكن تتعب ولا الحاجات اللي بتحصل يعني في الحياة الأسرية الطبيعية.
آه. آه، تمام. إمم، ما عندكش مسؤوليات بمعنى أصح يعني.
آه، فأنا بقى إيه، يعني كنت عايش ب بالطول والعرض زي ما باقول لك يعني، الم الموضوع بالنسبة لي آآ، مك مك ما كانش عليه رقابة أوي من ناحيتي وكنت مقضيها بذخ، بس الموضوع اتغيّر بالنسبة لي بقى من إمم.
طب ما هو ما هو لو أنت ثانية بس معلش، ما هو أنت لو قعدت تستلف ساعتها، كنت ما كانش بيأثّر معاك في الشهر اللي بعديه وبعد كده تقول لأ، أنا مش هاشتري حاجات، والّا هو أنت بدأت كل شهر تستلف وكل شهر ترُدّ والكلام ده؟
والله هو كان بيأثّر. وكنت باقول لنفسي طب أنا باعمل لنفسي في نفسي ليه كده؟ وكنت باخد قرار فعلًا إن أنا أجي الشهر اللي بعده، وامسك إيدي. بس كنت برضه نفس العادة زي ما ممكن إدمان والّا إيه مش عارف. كنت بالاقى نفسي برضه باشتري وكده، وارجع أقول طب وإيه المشكلة؟ طب ما فكنت في دوّامة لحد ما أنا آآ كتر الأكل ال الغير صحّي، وال والسُكريّات، والكلام دوّة، تعبني. يعني أنا تعبت صحّيًا، ومش عايز أقول لك إن أنا في مرّة كنت كنت واكل بسبوسة كتيرة ودُخت، وكان هيُغمى علىّا، ورُحت المستشفى آه. وحصل معايا حوار يعني وبس الحمد لله ربنا سترها. فأنا بقى من بعد الموضوع دوّة <tsk> آآ هاقول لمّا الدكتور قال لي، وقلّقني، وقال لي: "أنت صحّتك، وأنت مش عارف إيه، وأنت ليه عامل في نفسك كده؟ ويبقى يعني قلل من أكل السُكريّات والحاجات ديّة، و ويعني خلّي مثلًا لمّا تييجي تشتري حاجة، اشتري على قدّك يعني م يعني يعني مثلًا لمّا تييجي تجيب أكل، خلّي إيدك كده ممسوكة شوية."
إمم. ياه! يا خبر! الحمد لله. إمم. يعني أنت قصدك إن دي بداية نُقطة التحوّل اللي هو خلاص ما فيش أكتر أو أغلى من الصحّة. فمن هنا بقى بدأت ت إيه، تركّز، وتضبّط الدنيا صح؟
فالحقيقة أنا خدت بكلامه. بالضبط. بالضبط.
عملت إيه بقي؟ قُل لي بقى، <chuckles> إيه اللي حصل؟
بدأت بقى إن أنا إيه، هاقول لك. بدأت بقى أخلّي بقى فعلًا الموضوع مُنظّم. عملت لي كده جدول صغيّر إيه اللي أنا محتاجه؟ طبعًا أنا أنا كده، كده باجيب الأكل لنفسي، وباطبخ لنفسي، وعايش مع حالي ولا حد بيطبخ لي، ولا حد بيعمل لي. أنا حُر نفسي كده باطبخ وباعمل الأكل وكل حاجة لنفسي. بدأت بقى أعمل إيه، آه. أ قلت مثلًا الطماطم. أنا الأول كنت باجيب طماطم لدرجة إن هي م من كتر ما هي كانت كتيرة، كانت بتبوظ، وك وكانت بتترمي. <tsk> طب وليه؟ لأ أنا أجيب مثلًا 2 كيلو طماطم. أعملهم خلصوا، أروح أجيب 2 كيلو زيّهم. الأول بقي كنت ممكن أجيب النهارده 2 كيلو طماطم.
حلو جدًا، برافو عليك. آه. أنت بقيت تجيب على القَد يعني. قَد الاستخدام بتاعك.
أيوه، أيوه. قبل كده بقى كنت ممكن أروح أجيب 2 كيلو طماطم. <tsk> واليوم اللي بعده ألاقيها مثلًا أرخص شويّة فاجيب 2 كيلو طماطم كمان. المشكلة إن آآ ب بي بيرجعوا يبوظوا ويترَموا. طب أنا يعني أنا أنا يا فرحتي اشتريت أرخص بس في الآخر باظت واترَمَت. أنا ما استفدتش بيها، ده أنا بالعكس خسرت فلوس قُلت لأ. أخلّي الموضوع يعني إستراتيجية أحسن شوية. أجيب 2 كيلو في 2 كيلو. خلصت، أجيب اللي بعده. نفس ال نفس الوضع برضه في الأكل. <tsk> عُنت باقلّل هد هدر آه، آه. وكُلّه.
إمم. في الخضار كُلّه. يعني الخضروات كُلّها بدأت تشوف اللي محتاجه إيه وت تقلله. حلو جدًا والله.
كله. وعُنْت باقلّل بقي قد الهدر بتاع الأكل. يعني قبل كده مثلًا، كنت ممكن آكُل أ أكلة كده على قدّي م ما أسيبش بقى لبكرة. يعني لو في بواقي، كنت أقوم جاي رايح راميهم في البتاع. وكان عندنا كده واحدة جارتنا بترَبّي فراخ أ كنت بادّي لها الأكل الفراخ يعني ليها ك يعني أنا بالنسبة لها كنت الفرخة اللي بتبيض بيضة دهب الحقيقة. لإن أنا كنت باودّي لها كل كميّة هدر أكل يعني مش عايز أقول لك إن إيه، يعني تقريبًا الفراخ اللي عندها ديّة، أنا السبب في إن هي تكبر. آه. يعني هي المفروض بس هي المشكلة ما هانش عليها مرّة حتّى تجيب لي فَرخاية كده تعزم عليّا بيها.
<giggles> الأكل. واكلة من أكلك. <laughs> معقولة للدرجة دي! يعني حتّى كان على الأقل تدّيك فَرخاية، والّا بيضة حتّى، والّا أي حاجة. <laughs>
آه ما علينا. والله و والله ولا حتّى ادّتني حتّي كتكوت حتّى. يعني بيضة، <chuckles> ولا حتّى كتكوت. المهم، فأنا آمم.
<laughs> طب باقول لك إيه معلش، طب ما ما فكّرتش ليه اللي أنت صحيح تربّي عندك بما إنّك ال ال الأكل موجود، والدنيا جاهزة يعني؟
والله بُص، هاقول لك. أنا ما فيش خُلق إن أنا أرَبّي، ولا أعمل، ما أنا كنت اتجوّزت. ما يعني مش هنضحك على بعض. أنا أصلًا من النوع اللي أنا باحب أريّح دماغي، وأكبر دماغي. وبعدين كمان أ ألاق ألاق ألاقي وقت منين إن أنا أرَبّي واعمل الحاجات ديّة. ما أنا في الشغل برضه ما أنا عندي شغل، ما أنا يعني ما أنا أكيد ما أنا أومال هاصرف منين؟ فأنا بقى هاجيب وقت منين بقى إن أنا أرَبّي فراخ، واراعي في فراخ.
آه. طب أنت مش شايف إن الجواز كان ممكن يضبّط الحاجات دي كُلّها؟ يعني حد يراعيك، وفي نفس الوقت يضبّط لك الأكل، بَدَل ما أنت بتعمله والحاجات دي، والّا كان في منظور تاني؟
والله والله أنا معاك. بس أنا امم يعني ح حسّيت إن أنا موضوع الجواز دوّة ممكن يكون خطوة ممكن تتأجّل شويّة. لإن أنا يعني شايف إن أنا ممكن ما أبقاش إن أنا أبقى مسؤول أوي عن بيت، لإن أنا من النوع اللي أنا ممكن أكون مُسرِف شوية وكده. <clears throat> فلأ، ما ما ما بصّيتش وقتها للنُقطة ديّة. يعني فأنا كان هَمّي إن أنا تمام أنا عايش بالطول والعرض م م ب يعني شّغال، وباخد فلوس، وباصرف على نفسي، و وعايشها بقى بالطول والعرض، ده كده كده ليّا شَقِّتي، والدنيا ماشية.
لإن أنت اتعوّدت على كده. يعني اتعوّدت اللي أنت تعيش لوحدك، فأنت شايف إن المرحلة دي مش وقتها، أو صعبة بالنسبة لك. مأجّلها يعني.
آه بالضبط. بالضبط آه. وكده، كده يعني <clears throat> أنا كده، كده باعرف أطبخ، وعو وع واعرف أعُول نفسي يعني. مش محتاج إن أنا مثلًا أنا أجيب حد يعُولني، أو حد يعمل لي وكده. وإن أنا باقعد بقي أصرف، وهات بامبرز، وهات مش عارف إيه، وبتاع إيه وكده. يا عَم الحاج ما أنا ما أنا كدة كد
إمم. طب أنت عندك خبرة التسوّق دي منين؟ يعني أنت <tsk> آمم من وأنت صغير وأنت ع بتنزل تشتري الحاجة، والّا بتتفرّج على السوشيال ميديا وكده؟
آه. لأ، لأ، لأ. ده أنا من وأنا ده أنا من زمان وأنا بار باروح السوق أشتري ومن وأنا صغير على فكرة يعني. آآ لإن هم في البيت كنت أنا الوحيد اللي اللي في البيت وكده هناك، فما كانش ليّا إخوات يعني بنات أو كده. آآ فكنت أنا بقى اللي بانزل هاتسوّق، أو أجيب حاجات وكده. لإن والدي، ووالدتي برضه كُبار في السِن. فأنا بقى اللي كنت بانزل أجيب واعرف الأسعار، وباعرف أفاصل، وباعرف أعمل وكده. بس كنت برضه يعني موضوع الفِصال والكلام دوّة، ما كنتش أوي فيه. يعني كنت ممكن أنزل أجيب الحاجة وكده آه. بس اتنصَّحت بقى لمّا زي ما قُلت لك لمّا ل لمّا حصل موضوع الطبيب والكلام من دوّة. دلوقتي بقى أهتَم بالقرش أكتر، وابُص للقرش، و واحوِّش، و و واقتصد و وأقل وأقلّل بقى من أي حاجة.
إمم. حلو جدًا. اللي هو مش قَد كده يعني. إمم. طب بما إنّك بما إنّك بقى نُقطة التحوّل دي اللي حصلت، عايزك بقى تقول لي دلوقتي بالضبط بتعمل إيه؟ هل بيبقى مثلًا في يوم خميس كل كل أسبوع، هل كل شهر؟ بتعمل إيه بالضبط عشان تشتري الحاجة؟
هاقول لك، والله أنا بالنسبة لي أنا عامل يوم في الأسبوع بس مش يوم محدد، يعني لأن إيه، ساعات مثلًا باجي من الشغل متأخر ساعات بدري كده، فالدنيا معايا مش ثابتة. بس أنا عامل كده يوم ليّا في الأسبوع، أوله آخره في نُصّه لازم أنزل فيه أتسوّق، بس باتسوق بقى في إيه؟ <tsk> الحاجات المهمة، الحاجات اللي أنا شايف إن أنا آآ، إن إي
اللي هي إيه يعني؟ الأكل ال الأكل اليومي يعني وكده؟
لأ يعني مثلًا الخضار بانزل مثلًا أتسوّق الخضار، أجيب الخضار اللي يكفينا طول الأسبوع، أو ممكن مثلًا أجيب طماطم مثلًا زي طماطم كده، ممكن أجيب مثلًا طماطم تكفيني 3 أيام، و وأنا مثلًا راجع من الشغل والّا حاجة بيبقى في واحد ع تحت الشركة بيبيع طماطم، فباجيب منه 2 كيلو وكده، فأنا عُنْت باجيب الحاجة على قدّ احتياجاتي، عُنْت لمّا باجي أتسوّق
امم، فهمتك. يعني أنت بقِت الخطة عندك أسبوعية؟ مش خطة مش خطوط شهرية أو كده يعني.
آه، أسبوعية. لأ أسبوعيًا باجيب حاجات كده ع اللي تكفيني على قدّ الأسبوع بحيث إنه لمّا بييجي الأسبوع اللي بعده أتسوّق، أصل أنا لوأنا لوأنا مشّيتها شهريًا <tsk> ما وارد إن ال إن الفاكهة دي ما هي الفاكهة والخضار ده بيبقى لها برضو عمر، ما ممكن ال ال الخضار ده يبوظ والّا ممكن الفاكهة دي تبوظ وك لأ، م ممكن بقى شهريًا تبقى مثلًا المعلبات، التونة، الجبنة، ال ال الحاجات اللي هي المعلبة دي، آه آه، الشيبسيات، الكراتيهات، البيبسيات، الكده، و وبرضو باقتصاد يعني مش عايز أقول لك إن أنا باجيب آه بيبسي
الحاجات دي تبوظ يعني. امم، المعلبات والحاجات اللي بتقعد مدة طويلة يعني. آه ما أنا كنت لسه هاسألك بقى: هل أنت بتفرّق بين الجودة والسعر، يعني أنت بتروح تشتري الحاجة جودتها أعلى وما عندكش مشكلة في السعر، والّا أنت بتوازِن إزاي يعني؟
هاقول لك، بُصّ، الموضوع اللي هي الحاجات الصحية بالأخص الأكل والشرب والكلام دوّة أنا ما عنديش فيها مخاطرة، يعني أنا أُفضِّل إن أنا أشتري حاجة ن نظيفة وكويسة حتى لو سعرها غالي؛ لأن دي حاجة في الآخر أنا هاكلها أو حاجة هاشربها، فهت فهتأثّر على صحتي. يعني لو أنا جبت حاجة مثلًا جودتها أي كلام، ما ده هيأثّر عليَّ صحيًا، ممكن ييجي لي مرض والّا ممكن يحصل لي أي حاجة مش كويسة، طب أنا ليه أجازف بعمري يعني والّا بصحتي؟ ده هي العمر واحد يعني زي ما بنقول، لأ فأنا الحقيقة أي نعم أنا م مُقتصد وعندي حرص إن أنا أوفّر وكده، بس في نفس الوقت لأ، الحاجة لمّا تكون على صحتي وكده، لأ ما استرخصش فيها طبعًا، أجيب أحلى وأنظف حاجة. وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت آآ، أنا شايف إن هي حاجة ت تناسب صحتي، إنما مثلًا لو لو هتقول لي مثلًا هاشتري طماطم، لأ آآ لو طماطم أ أو أو خيار أو فِجل أو جرجير أو الحاجات اللي بتبقى في السوق دي، باسأل عند بايع و2 و3، وأشوف مين اللي بيبيع أرخص واشتري، أصل اللي بيبيع طماطم هنا هو هو اللي بيبيع طماطم هناك يعني، ما هي كلّها طماطم، بس الفكرة بقى في التاجر نَفسه، في تاجر بيستغل أو بيبيع بسعر غالي، آه، وفي تاجر تاني بيبيع بسعر كويس، فأنا يعني بالِفّ لي لَفّة حلوة كده برضو أشوف الأسعار، وبعد كده أقرر أشتري من عند مين يعني الحقيق
آه. تمام فهمتك. إمم، حلو، براڤو عليك. آه فهمت. أيوه، ف في السعر يعني. إمم. حلو جدًا، برافو عليك اللي أنت ماشي بخطط أصلًا وإن أنت بتضبّط الدنيا. عايزك بقى تقول لي إيه الدافع بقى اللي مخلّيك تضبّط ال الح الحاجات دي لغاية دلوقتي؟ هل الفلوس مثلًا مقصّرة معاك أو أنت بتحوّش عشان تعمل حاجة، والّا والّا إيه اللي مخلّيك يعني مستمر على التنظيم والخطط دي؟
والله الحقيقة كلّه، يعني ال من ناحية الفلوس، لأن زي ما باقول لك أنا كنت باجي آخر كل شهر كنت باستلف فلوس من ناس، فأنا ما حبيتش بقى إن أنا إيه أقضّيني بقى طول حياتي بقى عمّال باستلف وكده، وخاصةً إن أنا كنت باستلف فلوس على حاجات أو أكل كان معظمه كان بيبوظ وما كنتش أصلًا بالحق آكله، طب وليه؟ وبرضو آآ، من الناحية الصحية، يعني أنا أ أنا لمّا تعبت ورُحت للدكتور وكده، فهو خوّفني على صحتي وخوّفني على حياتي، فده برضو كان له عامل، وبرضو م م مش عيب أو ما فيش مشكلة إن الواحد برضو إن أنا يعني أقتصد أو أو أو أحوّش لي قرشين.
إمم. طب ما هو أنت شايف شُفت فعلًا نتيجة بعد ما اشتريت الحاجات الكويسة دي، لقيت إن صحتك بقت أحسن والدنيا تمام؟
طبعًا، طبعًا، وبقى معايا فلوس، وبقيت آخر الشهر ما بقيتش أتسلّف من حد، وبقى معايا ق قرش كده كويس أتسند عليه لو حصل لي حاجة أو كده، طبعًا فرقِت طبعًا، و وقرار فعلًا أنا ما اندمش إن أنا خدته، ده أنا يعني شايف إن الظروف خدمتني إن أنا أتخِذ قرار زي ده.
إمم. حلو جدًا، برافوعليك بجد أنت شاطر جدًا، و ومبسوط أصلًا اللي أنا اتكلمت معاك يعني، شكرًا ليك.
أنا أكتر طبعًا، العفو.